Oui, tout à fait oui, heu et c'est, heu, <blows air> c'est pas forcément, heu, bio. C'est ça aussi qu'il faut voir.
Ouais, c'est ça aussi. Moi je mange du local quand c'est bio, parce que du local arrosé de pesticides, heu, s non merci quoi.
Ouais. Oui. <chuckles> Parce qu'à côté de chez moi, c'est pareil, j'ai des choses, mais en fait c'est c'est c'est pas bio du tout, donc, heu, quel est quel j'ai aucun intérêt en fait à l'acheter.
Ouais. D'accord, ben, heu, en plus c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps, heu, je voyais, heu, sur un un une boîte de poulet de, hem, de filet de poulet, il y avait un argument, parce qu'ils veulent tous mettre une étiquette avec un argument-là, et du coup il marquait, heu heu, «nourris, heu, aux graines locales» mais ça v ça veut rien dire quoi, c'est <lip trill> si si tes graines locales, elles sont, heu, hyper polluées, heu, si tu as des graines que tu trempes dans le pétrole avant de les donner au poulet, heu et ça a aucune plus-value de donner des graines locales hein, à part si tu es super écolo et que tu dis: «Ça compte pour moi», heu, le
Oui. Oui. Oui. Bien sûr <laughs> Non, heu, ça se trouve le poulet, il vient même pas il vient même pas d'ici, heu <laughs> Ouais ouais. Ah non. N non. Non, non. Bah, c'est ça. Non, mais même quand ils vendent, heu, par exemple des oeufs locaux, heu, tu n'as tu n'es pas sûr que ce soit des œufs qui soient élevés en plein air en fait, parce que j'ai fais l'erreur de les acheter, heu, parce que moi je pensais local, heu, c'est c'est bon pour l'environnement et en fait je regardais, c'était, heu, carrément tu vois l'usine, heu, une usine tu vois comme dans Chicken Run un petit peu, <laughs> et bon, tu t'es dis: «OK, j'ai fait un geste pour l'environnement, mais, c'est pas c'est pas ça en fait.» Ouais.
Ouais. Oui, bah oui. Oui, c'est Oui, Ouais. Eh oui. <laughs> Eh oui, d'accord. Allez, heu, ouais. Mais en fait non, parce que du coup ça contribue à à faire florir ce genre de de méthode en fait. Ouais, c'est ça.
Ouais. L'élevage de masse quoi, c'est ça. Ouais.

Bah, ouais, ouais, ben après, heu, faut faut espérer qu'ils se soient tous bien lavés les mains.
Ça ça m'empêche de manger. <laughs> Ouais, mais je sais pas, ça me ça me répugne et puis après qu'ils après même s'ils sont lavés une fois les mains, s'ils ont mangé un plat à base d'huile, d'ail, heu, de choses comme ça, bah non, je veux pas qu'ils me touchent. <laughs>
Mmh. Ouais. Ouais. <laughs> Non, mais je suis un peu pareille quand même. Je suis un peu pareille. Je je vois un peu la saleté partout. Bah, surtout en plus, heu, d du coup moi j'ai une formation en cuisine et et et du coup, la formation en hygiène, heu, je l'ai vraiment prise très à cœur quoi et autant dans mon travail que en dehors, beh je sais que les mains, il suffit que je touche quoi que ce soit, j'ai les mains contaminées quoi et et
<chuckles> Non bah, c'est la dernière fois, j'ai Oui. <chuckles> Ouais. <laughs> Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est ça et puis les les gens qui portent des gants, c'est pas forcément plus propre que ça en fait.
Ah bah non, parce que c'est pareil, dès que tu touches quelque chose avec les gants, bah c'est pareil. Tes gants sont contaminés donc heu, en fait, heu voilà et donc heu, ouais je je sais que, d des fois bah, il y a des choses pour, heu, un peu tout hein, mais mais après là on digresse hein, mais j c'est, heu, mais, genre, heu, quand, heu, je vais, heu, heu bon, quoi que je fasse en cuisine, je me lave les mains 1000 fois d'abord et puis, heu, je me lave les mains à chaque étape et puis aussi quand je dois, heu, toucher le linge.
Ouais. <chuckles> Bien sûr, oui. Non mais c'est, heu, beaucoup qui qui croient ça. Ouais. <laughs> Ouais, c'est important ouais. Oui.
Quand j'étend mon linge ou quand je récupère mon linge, je me lave les mains avant, heu
Oui, bien sûr, moi aussi. J'ai je dis la même chose.
et quand c'est mon copain qui doit le faire, je lui dis: «Est-ce que tu t'es lavé les mains avant? Parc <laughs> non? Bon bah laisse moi alors, je le fais moi». <laughs>
<laughs> Ouais. Non, mais même la cuisine locale, ça me dérangerait tu vois? C'est par exemple s'il y a pas de con de sûreté au niveau de l'hygiène.
Bah, oui. Oui, oui.
Ouais, parce que parfois, tu quand tu achètes local, tu sais c'est des gens, des amateurs qui font, on va dire ça comme ça et heu, c'est parfois tu tu vois que c'est pas aux normes hygiéniques en fait.
Mmh mh, ouais. Mmh mh, ouais.